ولا عبّرني. مش عايز أقول لك ولا حتّى رفع التليفون، قُلت يا نهار أبيض، ده أنا مُحاط بِصُحبة كدّابة فعلًا، فعلًا بجد يعني ال ال المواقِف اللي حصلت وكده، قعدت أسبوع بعدها لا يتّصلوا بيّا ولا أتّصل بيهم، بقى أنا اللي كنت كل يوم التليفون اللي ما كانش بيبطّل رَن وعامِل إيه وأخبارك إيه وبتاع. وإيه، وكلام ولمّا آجي
ياه! اهم. يعني هم كُلّهم يعني الموضوع بالنسبة لهم كان مَصلحة مثلًا أو مَنفعة ي يعني ما فيهوش ص طَب أنت عملت إيه طيب تجاوزت الموقِف ده إزاي طمّنّي؟
للأسف. آه. قعدت أسبوع بقى زي ما باقول لك في في في في حالة عُزلة كده وحالة مع نَفْسي وكنت نَفْسيتي تعبانة من ناحية صحابي ال ال اللي خذلوني أول ال من أول ما وقعت وما لقيتش فيهم حد فيهم للأسف واقف جنبي، ومن ناحية تانية شُغلي اللي كان فيه مشاكل وضِيق الفلوس وال والأمور الصعبة اللي كانت بتتم معايا في الشُغل.
أكيد طبعًا آه، أكيد كان وقت صعب، بالضبط آه.
آه. هو الموضوع استمَر معايا أسبوع ويمكن يكون كمان زاد شوية كمان عن أسبوع، بس أصحابي آمم للأسف الشديد يعني للأسف ما عبّرونيش ودي حاجة أنا حزين منها جدًا. آآ رُوخَر أنا بقى كان رَد فعلي المُقابل إن أنا ما أعبّرهمش، يعني ما كلِّمتهمش ولا عبّرتهم، آه. فقعدت
هو ده طبيعي طبعًا. أنت كده ل يعني لمّا ب بت بتعرف شخصية الناس من المواقِف آآ، طبيعي إن أنت لازم ده يفرق معاك في اختياراتك في ردود فعلك كمان يعني.
أيوه طبعًا. وعلى فكرة أنا عندي حَق، يعني يعني أنا لم لم لمّا أكون أنا جدع معاك وباقَف معاك وأخوك كان عامل حادثة ووقفت معاك وغيرك، وغيرك، وغيرك، كان عنده ظروف ووقفت معاه وآجي أنا يوم ما أقَع ما ألاقيش حد يُقَف معايا! حاجة تزعّل. آه. وأنا بقى إيه
صعب أوي آه. يعني أنت في رأيك إن الموضوع يعني مش لازم إن كُون الشخص م وِسط صحابه إن هو يبقى تمام وإن الشخص ممكن يكون وِسط صحابه برضه وحاسِس إنه يعني لوحده بطولُه؟